เค สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ ค่ะ สวัสดีค่ะ
ค่ะ ทานอะไรหรือยังคะ? <chuckles>
ยังไงดี เออ วันนี้? ค่ะ ทางนี้เหรอคะ? เออ สอง บ่าย 3 จะครึ่งแล้วค่ะ เออ ทานเที่ยงไปแล้ว ใช่ กำลังคิดถึงเมนูมื้อเย็นแล้วค่ะตอนนี้
ค่ะ อา อ๋อ โอเค อือ ค่ะ จะทำอะไรดีคะ?
อืม ของคุณละคะ? ของเราเหรอคะ ก็คง พอดีได้คุณแม่สามีเขาให้เนื้อบดมาค่ะ <chuckles> เราก็เลยอาจจะทำเบอร์เกอร์ หรืออะไรเงี้ย อาจจะกำลังคิดอยู่ว่าเนื้อบดทำอะไรดีนะ อืม ค่ะ แล้วของคุณ <chuckles> ขอบคุณค่ะ ของคุณอะไรดีคะ?
ค่ะ อืม อ๋อ สุดยอด แม่บ้านแม่เรือนมาก <laughs> ค่ะ ก็กะเพราค่ะ ซื้อมายังกินไม่หมดเลย
อา กะเพรา เออ ทำไปเมื่อ สอง 2 วันที่แล้ว กะเพรา อืม ใช่ เป็นเมนูหลักเราเลย
อ่า กระเพราไก่ไข่ดาว อ๋อ หาใบกะเพรา ได้เหรอคะ? ไป
ได้อยู่นะคะ ได้อยู่ กะเพราไทยต้องไปร้านเอเชีย อะไรเงี้ย
ไป China Market หรอ อ๋อ อือฮึ
ใช่ แต่วันนี้เรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องความภูมิใจกันดีกว่าไหมคะ? เออ มีค่ะ อา อ้าว! ค่ะ
Chinese town เหรอ? <chuckles> ได้เลยค่ะ อยากรู้เหมือนกันว่า คุณแม่ลูก 2 เนี่ย ถ้าเกิดว่ามองกลับไปในชีวิตเนี่ย อยากจะรู้ว่า อะไรที่เรารู้สึกภูมิใจในตัวเองมากที่สุดคะ?
ภูมิใจในตัวเองที่สุด ถ้าเอาที่สุดเลยนะ คือความเป็นแม่เนี่ยแหละค่ะ <chuckles> ภูมิใจตัวเองเหลือเกิน เพราะว่ามันอยู่คนเดียวเลยค่ะ มันเลี้ยงคนเดียวเลย สุด ๆ ไปเลย คือ คือแบบว่า ตั้งแต่ท้อง ก็คือ อะไรนะ แหม แพ้ท้องคนเดียว ไม่มีคันช่วยเลยค่ะ อืม แล้วก็ถือว่าตัวเองอะ ปลอบใจตัวเองทุกวันว่า "เก่งมากเธอ เก่งมากอะ มาได้ไกลขนาดนี้อะ" เออ บอกตัวเองทุกวันว่า ใช่ค่ะ ใช่ แล้วแพ้ท้อง ท้องคนเดียว แล้วก็ไม่ได้มีแบบ ท เชื่อถ้าที่ไทยก็จะมีแบบคุณยายมาช่วยเลี้ยงหลาน หรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ? คือเราคือที่สุดคนเดียวเลยค่ะ เลี้ยงลูกคนเดียว แล้วก็ลูกจะป่วยเราจะป่วย เราก็ อันนี้จริง ๆ หมายถึงว่าสามีก็ช่วยนะ แต่ว่าการเป็นแม่บ้านมันก็ มันก็คนเดียวอะ เพราะเขาก็ต้องออกไปทำงาน ไรเงี้ยค่ะ อืม ที่สุดของความภูมิใจมาไกล <chuckles> ค่ะ
อือฮึ ค่ะ นี่ เพราะอะไรคะ? อือฮึ อืม อือฮึ อืม ค่ะ อืม ทั้ง สอง คนเลยเหรอคะ มีอาการแพ้ท้อง? อืม ค่ะ อือฮึ อืม อือฮึ อืม ก็ ก็คือ เอ่อ แม่สามีคือช่วยบ้างใช่ไหมคะ? แบบว่าไม่ได้มาอยู่ บ อืม
ใช่ค่ะ ใช่ เขาก็อยู่คนละบ้านอะ มันก็แบบสมมุติลูกเกิดใหม่แบบว่าเดือนเดียว เงี้ยค่ะ บางทีน้องก็จะอยู่ติดบ้านนอน ถ หลาย หลายชั่วโมง อะไรเงี้ย มันก็เลยแบบไม่สามารถที่จะเป็นแบบ มา มานอนค้างด้วยกันได้ หรืออะไรเงี้ยค่ะ เขาไม่ได้เบอร์นั้น เออ
หือ อืม ค่ะ อืม นี่ก็คือห่าง ห่างกัน 2 ปี ก็ถือว่า ก็ยังเล็ก ๆ กันทั้งคู่ใช่ไหมคะ? มันก็เลยเหมือนต้องดูทั้ง 2 คน อืม
ใช่ค่ะ ใช่ ก็คือเหมือนโตมาด้วยกันเป็นไอ้นี่เลยนะ เป็น เหมือนเขาเรียกอะไรนะ แฝดอะค่ะ

<chuckles> ชีวิตแม่บ้านถูกเลือก <laughs>
อืม จบเลย แพลนที่มาจากที่นี่ ค่ะ แพลนที่มาที่นี่ เอ่อ พับไปก่อน แต่ว่าก็ ก็ถือว่าภูมิใจนะ ที่ มาได้ไกล อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เอ่อ แล้วก็มันเป็นการเข็นตัวเองมาอะ มันต้องสู้มาเอง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ ก็ผ่านไปเยอะ แล้วก็ เอ่อ ดีใจที่ได้มา ใช่ ถ้าย้อนกลับไปได้ เราก็ยังดีใจ
อืม อืม ค่ะ ค่ะ อืม ใช่ เป็นอะไรที่น่าภูมิใจ ใช่ เพราะว่าถ้าเราอยู่ที่เดิม ชีวิตเราก็คงไม่มาถึงขั้นนี้ ใช่ไหมครับ อืม?
อา ใช่ ใช่เลยค่ะ ก็เหมือนที่คุณแบบว่าพยายาม อ่า เปลี่ยน เปลี่ยนไปทำที่อื่น อะไรอย่างเงี้ย มันก็ มันก็คือสิ่งเดียวกันอะค่ะ มันก็อยากให้เรา มี bearer ใช่ไหม มีอะไรที่ดีขึ้น อืม
อือฮึ ค่ะ ใช่ ไม่เราก็เบื่อ เบื่อด้วยแหละ เพราะ ว่า เริ่มแบบเหมือน work from home ก็แบบอะไรมันจะเดิม ๆ แล้ว รู้สึกว่าแบบอยากจะไปที่ที่มันแปลกใหม่ แล้วก็ได้อะไรใหม่ ๆ บ้างเงี้ยค่ะ ก็เลย แล้วก็ เอ่อ ก็ดีที่ว่า
อืม อืม แต่ของคุณนี่เขายอมรับ การทำงานมาเลย นี่คือดีนะคะ เพราะว่าไม่ต้องมาหาไง มาก็รู้แล้ว ว่าต้องทำอะไรอะ เออ ดีค่ะ
เออ ใช่ ก็ ตอนแรก ก็อาจจะมีความคิด อย่างนั้นเหมือนกัน เหมือนว่า เดี๋ยวเพื่อนก็บอกว่า ก็มาเลย แล้วก็เดี๋ยว ก็มาก่อน ก็มาเกาะ ก็เพื่อนบอกว่ามาก่อนได้ แล้วก็ค่อยเปลี่ยนวีซา ก็คือแบบไปลงเรียนอะไรก็ได้
อืม ค่ะ ให้ได้ก่อน เหมือนกันนะ เอาเลยค่ะ อืม
ใช่ แต่ว่าคือตอนแรก ก็จะไปอย่างนั้น แต่ว่าบังเอิญงานนี้เนี่ย มันแบบมี Offer ทุกอย่าง แล้วเราก็ผ่านพอดี ก็เลยแบบ เอ่อ แบบนี้ดีกว่า งั้น งั้นขอไปแบบ แบบนี้ ดี แบบง่าย ๆ แบบชิล ๆ ดีกว่านะ อะฮะ
อ๋อ ใช่ ใช่ ของ นี้ดีกว่าเยอะเลยค่ะ อืม เพราะว่าเราก็ต้องกังวล เรื่องแบบว่าผ่าน ไม่ผ่าน ม มาถึงแล้ววีซาไม่ผ่านทำไงล่ะ? ใช่ไหม อืม ค่ะ แล้วถ้าอย่างงี้แบบ ถ้าคุณมองย้อนกลับไปได้ อย่างเงี้ยค่ะ คุณว่า คุณยังจะ คุณยังจะแบบว่าทำอย่าง สิ่งเดิมไหมคะ?
ค่ะ อ่า ใช่ ใช่ ก็เสียเงิน เสียเวลา อือฮึ